Alam mo kasi lately, parang wala na akong, ah, kumbaga parang regular na oras para sa pagkain. Siguro busy, dahil nga busy ako and minsan nakakatamad gano'n. Kasi, ah, kumbaga parang, ah, late na kasi ako nagigising ng umaga, eh. So, ah, kumbaga pag nagigising ako 8:00 na, 9:00 gano'n ng morning, pero, um, 'pag gising ko na 'yon parang mag-se-cellphone pa ako sa bed. Oh, so nanonood-nood ako, so mamaya hindi ko napapansin kaka-social media ko, kakanood ko, ah, ano na pala mga 10:00 na gano'n alas ah, 11:00 na parang gano'n. So, pa du'n pa lang ako parang babangon and 'tsaka mu tsaka ako kakain. So, yung pagkain ko hindi na ako nakakapag-almusal parang, ah, yung kain ko na, eh, nasa pagitan na nga mag-la-lunch na parang gano'n, merienda at lunch na sana yung naging almusal ko. So hindi na ako kakain na naman ng, ah, kumbaga afternoon ng mga 12:00 na or 'di kaya 1:00, kasi nga katatap halos katatapos ko lang din naman na, ah, kumain gano'n. So ang susunod na kain ko na du'n, ah, mag, ah, magmemerienda ako ng mga 3:00 to 4:00 mga gano'n, and yung next na kain ko nasa, kumbaga parang nasa a nasa 8:00 na din ng gabi gano'n. So kumakain ako twice parang gano'n, twice a day na lang tapos may isang, ah, meryenda. Pero gusto ko sana na magkaroon talaga ng, ah, kumbaga parang regular na oras ng pagkain nga, mm. Gusto ko din sana na makapag-almusal din sa tamang oras, kasi sinasabi nila na hindi rin naman healthy yung, ah, hin sinasabi nila mama ko na hindi healthy yung, ah, parang ayun yung isa isa o dalawang beses lang sabi nila. So, ayun gusto ko din makapag-lunch and, ah, makapag, ah, 'karoon din sana ng time or makapag-dinner din. Kumbaga tra twi thrice pala na makakain ako sa <sniffs> isang araw, oo.
Hmm. Hmm, okey. Mm. Mm. <clears throat> <clears throat> Okey, oo bale pag gising mo sa umaga cellphone agad, okey malilibang ka na hanggang sa, ah, gumagana iyong oras ayon hindi ka na nakapag-almusal. Okey, pero sa gabi ba meron kang ibang trabahong ginagawa?
Oo. Hmm. Mm. yu yung work ko talaga yung full-time job ko sa gabi talaga iyong duty ko so ah iyong ano na ayung work ko na iyon mag-istart siya ng 8 ng gabi hanggang sa um, 6 ng morning, nine, ten, eleven, twelve, one, two, three, four, five, ah ten. Tama.
Hmm. Hmm okey. So, nasa iyo lang din pala talaga iyong diperensiya kung bakit hindi ka nakakakain pero ah. Bakit kaya ano hindi mo nagagawang ah kumain, o mag-almusal sa umaga dahil ba iyon, na kaya ka nag-cecellphone dahil wala rin namang nakahandang pagkain, oh?
Hmm ayon, siguro kasi parang ah yu sa paghahanda naman ng pagkain no meron, kasi meron akong, meron naman sila mama at papa na na pre-prepare talaga ng almusal namin 'di ba mag-eend kasi ng 6 iyong work ko so after ng work ko higa ako, so pipilitin ko na matulog, so mga ah hanggang sa ayon sa 7 kapag naka naka nakaidlip ako ayun magigising ako kasi parang nasanay na body ko na 7 or ay 7, it's 8 or 9 na kumbaga parang magigising maidlip lang ako ng 2 oras tapos ah kakain, kakain, kakain nga ng parang kapag nasa 10 or between 10 to 11 na ganon tapos balik ulit ako sa tulog magigising ulit ako ng, ay yung sabi ko kanina ng 3 to 4 o magmemerienda tapos balik ulit sa tulog 7 ayun na 'yong mag-didinner ako then back to work parang ganoon na iyong ah nangyayari.
Ayun. Hmm. Mm. Hmm, mm. Pero hindi naman yung tinatamad ka lang kumain, hindi naman.
Um, ah, may part na tinatamad tapos may meron din minsan na parang wala akong gana na kumain, oo. Ayun, 'yong, uh, parang dahilan maliban sa tinatamad wala talagang parang gana na kumain.
Hmm. Ayu Hmm. Ayun, parang walang gana, tinatamad kasi kadalasan ganyan dahil ayaw mag-almusal, dahil hindi rin naman kasi type 'yong pagkain, pero kung masarap ang pagkain, gaganahan ka. Oo, ano ba 'yong mga ano, paborito mong pagkain sa almusal?
<chuckles> Ako, gustong-gusto ko yung ano, yung, ah, yung bangus na na parang natapa siya, yung bangus, oo, na tapa, ah, yung oo, ayun, yung gustong-gusto ko din ng fried rice, oo, tapos egg, 'yon yung mga gusto ko na, ah, breakfast and, ah, ano naman, meron naman 'yon minsan dito sa bahay pero kahit na minsan, ah, meron minsan nga yung kapag, ah, wala talaga akong gana parang wala din, parang kahit nandiyan 'yong favorite food ko, kakain ako pero parang konti lang din, gano'n, mm.
Ano ano 'yon ano 'yon? Tapa? Tapsilog? 'Yun. 'Yun. Hmm, mhm, oo. Puwede kang patulong sa mama mo, 'di ba kasama mo naman sila sa bahay? Ayun, kausapin mo si mama mo, ah, "Ma, puwede ba 'pagka sa umaga, ah, makisuyo ako sa 'yo na mag-fried rice ka, kasi 'di ba paborito ko 'yon?" Tapos naman, <clears throat> puwede mong ipag-prepare din 'yong mama mo ng, ah, 'yong mga tapa o kaya 'yong mga beefsteak, ayun, kasi ang beefsteak kasi kahit na 1 week, 2 weeks, ilagay mo sa ref, hindi naman mapapanis 'yan at 'pag kakainin mo, ah, mag-iinit ka na lang ng pakonti-konti sa oven o kaya sa sa maliit na kawali, gano'n, 'yon ang i-partner mo sa fried rice mo. Ayun, para ano, para maengganyo ka, kahit na nagce-cellphone ka, oo, maengganyo ka na kumain ng almusal at 'pag nagawa mo 'yon, masasanay ka na tuwing umaga, nagagawa mong mag-breakfast, 'yon, 1 'yan sa mga tip na puwede mong gawin.
Oo. Ah. Oo. Mhm. Mm. Sabagay. Mm. Hmm. Kumain. Hmm. Oo, sige sabihin ko sa kan kay mama na, ah, ah, i-prepare yung mga gano'ng food para at least siguro magkaroon maganahan ako na, ah, kumain in the morning para magka magkaroon talaga ng regular regular na makakain ako ng almusal, hindi ng, ah, hindi lang ng in between ng, ah, a almusal at tsaka lunch na, oo. Siguro yun din yung isa kong ita-try nga. Pero alam mo din parang kapag meron din akong maliban din dun na parang isang, ah, kumbaga reason kung bakit hindi ako nakapag, ah ah, ah hindi ako nakakain ng 3 times a day, eh, yung 'di 'di ba sabi ko kanina dahil sa work. eh, late na ako, kumbaga parang late na ako nag-ce-cellphone tapos late na ako nagigising, ano din kapag meron din ako, kapag menstruation ko. Ayun yung parang hindi talaga alam mo yung kahit nandiyan na yung pagkain na gustong-gusto ko, isang beses lang ako kumakain kapag menstruation ko, kahit pilit-pilitin nila ako na, ah, kumain ganun wala talaga eh, pa wala akong ganang kumain kapag menstruation ko. Kaya wala, hindi ako walang regular na nasusunod talaga na 'di ba sabi ko kanina twice na lang ako nakakakain, yung twice pa na yun kapag menstruation ko nagiging once na lang, oo. Nagiging ano na lang siya, nasa 11:00 na nas nasa lunch gano'n, ta's sa panggabi hindi na rin ako, ah, naka kumakain ganon.
Mm. Mm, mm. Mm, mm. Mm, hmm. Mm. Hmm. Mm. Mm. Hmm. Oo, okey. Sa paggising mo sa umaga siguro mas maganda ang gawin mo muna <clears throat> ah, mag-stretching ka muna. Oo, sandali lang, oo. Tapos ah, maligo ng warm water. Ayan nakakapagpag-ganang kumain n'yo ng almusal sa umaga. Tapos naman sa gabi 'pag wala ka na rin ganang kumain, at dahil work from home ka lang naman puwedeng ano, puwede kang magtabi ng tubig, saka 'yong mga apple puwede 'yon tutal gabi naman na. Hindi na rin recommended sa gabi 'yong nagkakakain ng maramihan. Oo, ayun para nakakakain ka pa rin at least mga healthy na pagkain. Para hindi ka mag-ulcer.
Mm. Thank you. Ah. Oo. Mm. Hmm. Oh, okey. Kahit tubig lang at mga prutas ganon na lang sa gabi? Kahit hindi ako kumain ng mga ah, kanin tapos ulam. Ah, kumbaga hmm ah, alterd oo, alternative na lang yung ano ah, tubig at tsaka, mga prutas sabi mo nga kanina. Oo, mukhang magandang idea nga yun para at least nakakakain pa rin ako or may may naipapasok pa rin sa katawan ko ng mga foods. Oo nga. Sige iyun nalang siguro, mm.
Oo, pwede. Mm, mm. Mas maganda, mm. Mm, hmm. Mm, mm. Oo. Oo. Oo, kasi ano eh. Oo kasi kahit nag-ce-cellphone ka. Okey may apple na katabi, katabi mo kahit nag-ce-cellphone ka puwede mong ngatngat, ngatngatin or oo, kung ayaw mo namang mag-ngatngat puwede mo naman siyang slice ng maliliit kahit habang nag-ce-cellphone ka. Oo, puwede 'yon
Oo. Mhm? Hmm, puwede nga. Oo nga kasi ano naman 'yon parang madali lang din naman talaga na i-prepare. Hindi mo na kailangan na 'di ba 'yong apple hindi ko na kailangan na lutuin pa ganon. slice and hugasan ko na lang tapos slice in and then ano na lang drinks na lang yung sinabi mo kahit water lang para mas healthy. Oo nga, mas maganda nga yung idea mo na yun para mag at least ah healthy pa rin na ako 'di ba? kahit ah, hindi na ako kumain ng hard or mga kanin sa gabi. Yun na lang siguro nga yung magiging kapalit nun hmm. Pero pa'no naman kapag lunch?
Oo. Mm. Mm, hmm. Mm. Hmm. Mm, hmm. Mm. Mm. Kapag lunch, oo. Siguro dahil nakapag-almusal ka naman nang maayos sa umaga. Baka hindi ka rin masyadong, ano, nagugutom pa 'pag ka lunch, oo. Pero ang ano naman kasi ng tao, ang katawan naman ng tao ay nag-u may batas 'yan na nag-uutos na dapat nating sundin. Siyempre 'pag ka nagugutom ka, puwede ka naman kumain. Sikapin mo talagang kumain kasi 'pag pinalipas mo 'yon, magkaka-ulcer ka. Oh, kaya magkaroon ka rin ng disiplina sa sarili na talagang sundin mo 'yon na 'pag nagutom ka, kumain ka talaga
Mm. Hmm, sabagay. Oo nga. Mm, mm. Sige, sige, iyon na lang iyong kasi kapag nagugutom ako minsan parang, ah, nilalabanan ko 'yong feeling na 'yon. Parang hinahayaan ko na lang na lumipas o hanggang sa mawala na 'yong, ah, kumbaga gutom ko gutom ko hanggang sa maitulog ko. Pero maganda nga 'yong sinabi mo na, ah, huwag hayaan na, ah, malipasan ako ng kain baka magkasakit ako, eh, mukhang oo. May sal mm?
<chuckles> Mm. Oo, 'pag oo. Oo, sa mga ano, sa mga kagaya mo na laging hindi ganado kumain, mas maganda 'yon laging may naka-prepare na ready-to-eat na lang. Mm.
Mm. Hmm, oo nga, 'no. Para mabilis i-prepare at mabilis na, kumbaga, ma-consume parang gano'n. O oy, sige gagawin ko 'yon, ah. Thank you ulit do'n, ah, sa mga naging tip mo. Malaking tulong 'yon.
Oo, 'yan, oo. Oo. Salamat din at sana ma-enjoy mo 'yong pagkain mo.
Mm